なんか急にですね、あの、市内の中で、あの、なんか「軍事訓練が始まります」とかなんとかっていうアナウンスが流れたらしいんですよ。ただ私は聞こえませんよね。その、あの、現地の言語が分からないのではい。分かんないんですよ。で、あの、でも様子がやっぱりおかしいんですよ、どう考えても。町で私歩いてたら、なんかみんな、歩いてる、あの、方がお店に入っちゃって、あの、色んな、あの、ストリートのお店にみんな入っちゃって、で「え、なんなん？何が起こったの？」みたいな感じで、そしたらなんか、まあ、通訳ちょっとして
そしたらはい。 はい。 ああ。<chuckles> 急にはい。 ああ、わ分からない分からないすね。流れてても分からないすよね。うん。 うんうんうん。 はい。 はい。 はい。 はい。
うん、聞いてみたら「軍事訓練だから、もう電車も全部止まってるし、あの、道路には居たらダメだから、うちの店でゆっくりしたらいいよ」みたいなこと言われて、「ええ！」ってなって、そんなことしてたら地下鉄乗んないと間に合わないってなって、で、結局乗り遅れたんですけど、その時。その時も、もう、必死で帰ったあの、なんですかね、帰ったっていうか、その、空港内で走り回って、で「なんとかして欲しい」とかって言って、あの、なんか、ね、やったんですけど、結局乗り遅れて、もうほんとに初めて私ミスフライトっていう経験をその時して、うん、旦那さんにも、あの、ちょっと怒られたりもして「え、何をやってんの」っていう感じで、で、まあ、でも、あの「落ち着いたらいいよ」とかって言ってもらったんですけど、もうそん時もパニックで、まあ、これがもう、あの、長距離フライトっていうか、で、起こったらもう最悪だったなとおも台湾で良かったなと思ったりして、きたんですけど、まあ
はい。 ああ。<laughs> ああ。は。 あう、ですよね。はい。 ああ。<chuckles> はい。 うん、うううん。掛け合ったけど、<groans> ダメでしたか。ふーん。 あ、はい。 うん。<chuckles> ふ、うんうん。 はい。 うーん。 ああ。 うーん。
なんでしょう、そういうパニックになった時に、どういう風な気持ちで、その、色んなこと起こるんですよね、なんかこう、あの、移動のた時に。で、なんかどうしたらいいんだろうって、いそれを未然にいつも防ごう防ごうと思って、してるんですけど、なんか起っちゃうんですよね。うーん。
はい。 うーん。 はい。 うーん、なるほど。あ、ちょっとなんか、問題が、なんか、2つの側面があるかと思ったんですけど、あ、問題が起こった時に、ちょっと落ち着く方法、パニックにならない落ち方法と、その問題を防ぐために、ちょっと、未然になんか、まあ、準備するや、しなんか調べる方法がちょっと知りたいということなんですよね。
あ、はい。 うん。はい。 うん。 はい。